Das ist richtig, da hast du recht. Wäre es auch eine gute Idee, vielleicht Freunde zu sich zu mir selbst, äh, n nach Hause einzuladen oder würdest du da sagen, das ist eher 'ne schlechte Idee?
Ähm, könnte man auf jeden Fall auch machen, ne? Ich weiß ja nicht, wie weit entfernt die letztendlich so wohnen. Ähm, aber da mal so 'n Angebot zu machen: „Hey, habt ihr nicht mal Lust, bei mir 'nen Kaffee zu trinken, ne? Hier komm, ich koche für euch.“, vielleicht, wenn du gerne kochst, „dann müsst ihr nicht kochen,“ ähm, ne? Und dann kannst du da auch so 'n bisschen diesen Stress für die irgendwie runternehmen. Aber probieren geht tatsäsä tatsächlich über Studieren. Ähm, und, äh as also, mache dir einfach Gedanken darüber, ähm, was was würdest du denn gerne machen? Und dann mache es und lade dazu Leute einfach ein, ne? Vielleicht willst du jetzt mal los, dann abends mal ins Kino zu gehen oder ins Theater zu gehen und dann Freunde irgendwie mal da mit mitzunehmen. Und wenn die „nein“ sagen, ne, dann dann ist es ja auch kein Beinbruch, sage ich jetzt mal.
Das ist richtig, das stimmt, aber das ist, äh, ein guter Aspekt, den du angebracht hast, dass ich sage: „Ich kümmere mich um mich selber“, oder „Ich gucke, dass ich das mache, was mich glücklich machen könnte oder womit ich 'n bisschen zufriedener sein könnte.“
Mhm.
Das ist 'ne gute Idee. Und ich glaube auch, wenn ich jemanden zu mir einlade, vielleicht nicht unbedingt nur 1 einzelne Person, die würde sich vielleicht dann auch überfordert fühlen, sondern vielleicht durchaus 2, 3 befreundete Pärchen, was ja möglich wäre. Und zu kochen mit dem Argument zu sagen, äh: „Du hast dann weniger Arbeit zu Hause.“, ist auch keine schlechte Idee.
Ja. Ja, ist